Bello, bello. Ehm, invece diciamo, mhmm, mi accennavi anche a quanto, anche, secondo te, diciamo, il cibo abbia un valore, poi, un ruolo, soprattutto nelle famiglie assuma un significato importante molto spesso. C'è qualche altra tradizione o episodio, che che mi puoi raccontare, che ha questa questa valenza, al di là della colazione di Natale?
Allora, devo dire che cose super specifiche e molto legate, se diciamo soltanto alla mia famiglia, uhm, così su 2 piedi, uhm, non me ne vengono in mente. Diciamo che sicuramente aderiamo a quelle che sono le tradizioni, diciamo, italiane, ecco, uhm, quindi non so, la la befana con la calza piena di dolci oppure, uhm, non lo so, la messa di Natale la sera, o somma tutti questi aspetti delle sicuramente sono quelli i legati alle festività, uhm, prevalentemente, perché per il resto Oddio, effettivamente ci sono anche certe routine, certe uhm, come dire certi comportamenti che abbiamo certe abitudini, che seppur molto ripetute nel tempo, in un certo senso si possono anche definire tradizioni. <chuckles> Mi dispiace parlarti sempre di cibo, ma, uhm, evidentemente le mie tradizioni sono tutte legate alla buona tavola. Però, per esempio, tutte le domeniche, diciamo il pranzo della domenica, è segnato dall'essere sempre composto da carni, uhm, quindi arrosti, brasati, uhm, sempre diciamo un pasto completo basato fortemente sulla carne e che è diciamo l'unico pasto della giornata di solito, perché magari, uhm, si è dormito fino a tardi finalmente la domenica mattina, e poi si mangia così tanto, che a volte la cena o si mangia veramente poco, poco uhm, da noi si dice si usa questa espressione dialettale, che si chiama: "Cata su", che vuol dire semplicemente prendi su, no, quello che un po' avanza o cose del genere. E quindi sì, un certo se punto di vista è una tradizione.
Okay. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Certo. <chuckles> Okay. Mh-mh. Okay. <chuckles> Okay. Bello.